Então, nã não tá vendo o pa o pai ou a mãe ou enfim, as pessoas que estão ali, né, que são guardiões, fazendo certa coisa relacionado nesse caso com higiene, mas é complicado. E principalmente na questão viagem, né, eu acho que daí a higiene tem que ser mais, tem que ser redobrada porque aí a gente tá compartilhando espaços com as pessoas num
É. Sim, sim, sim. Compartilhando espaços exato, a gente tá compartilhando espaços, objetos, né, o tempo todo com as pessoas, então, precisa, né. Mas isso é uma coisa que o brasileiro ganha, eu diria. O brasileiro
<gasps> <humming> Hum. Ah, a gente não tem igual a gente, né. <laughs>
Exato, não tem como ser m ser infeliz no Brasil. <chuckles>
Não, não, não, não, é é difícil. Eu sou do sul também já é mais frio daí é mais é m menos, né, aquela a pessoa ainda fica com uma inclinação menor a a feder, né, mas <laughs> Uhum. <smacks lips> Mas em viagens é complicado, né. Tem que tem que se cuidar mesmo.
Uhum. É. <chuckles> Né. É, bom, gos nossa, que bom que você me ligou, porque eu estava com saudade de conversar com você, espero que a gente consiga conversar de novo.
Ah. Ah, igualmente amiga, obrigada mesmo e vamos vamos ver se a gente se liga mais seguido, né.